ああ、なるほどですね。いや、でも、あの、若い時はアクティブだったっていうのが凄い、あの、羨ましいですね。もう私私、全然若い時から夜が駄目でして。はい。はい、も
うーん、うーん。 うん。 はい。 ああ、はいはい。あ、でもいいじゃないですか。夜に悪いことって起こるんですよ。うん、悪いことは全部夜に起こりますからね、やっぱり。若い時からやっぱ、うんうん、絶対そうだと思います。夜に私の経験から言って、夜遅く起きてて、もうろくなことはないっていうことを若い時に学びました、もう。うん。
ほんとですか？ あ、ほんとですか？ はい。 うんうんうん。 あ、そうでいらっしゃったんですね。
さ、そうなんです。うん。
いや、でも私も、正直、あの、えっと、そこまで、こう。<chuckles> あの、学生時代とか、ほんとに苦労しまして。
うんうん。 <chuckles> はいはいはい。うん。
はい。もう、あの、夜、起きとけない起きとけないので、もう、はい、あの、ぶかいや、部活の時とか、もう何10時まで走り込みとかもでき <laughs> でき <chuckles> できなくてですね。はい。もうそれ
はい。あ、いいじゃないですか。 ああ。あ、はいはいはいはい、ありますよね、うーん。 うーん、まうーん。でも
それはほんとに、はい。
辛いですね、それはね、部活は結構、辛いですね。うーん。でも、なんか、新しい趣味とか始められるとしたら、ま、週末にやるってなった時、どんなんを選ばれますか？
<laughs> そうなんですね。 はい。へえ。 はい。 うんうんうん。